Guar mi è venuto in mente una cosa: oggi sono andata in posta con mio marito. Una cosa che dovremmo fare di più è quella di ridere, che lo facciamo, io sono, mh-mh, mh-mh, tendenzialmente molto ironica, faccio molte battute, ne ho fatte u un po' meno negli ultimi anni, son successe delle cose. Però, ad esempio, ehm, ehm, t ti dico questo perché, stando in posta ad aspettare, perché in posta si aspetta, cioè, sono venute mi son venute delle cose sulle s quali scherzare, ma cose piccolissime, proprio su di noi, su noi 2, e il prendersi in giro, il il ridere insieme, secondo me, è un antistress naturale. Ridere fa sempre molto, molto bene, ridere è sano, fa molto bene, secondo me.
Ma guarda questa eh, questa bella complicità che descrivi, no, con tuo marito, appunto, è qualcosa di fondamentale per ritrovare l'entusiasmo, penso, proprio, nella vita <chuckles> di tutti i giorni. Altrimenti, sarebbe solo una serie di incombenze e di scadenze. Quindi, ti incoraggio, ecco, in quel senso là: un'attività un po' così ripetitiva, come andare alla posta o fare la spesa, può trasformarsi, comunque, in un momento di condivisione.
Certo, assolutamente. No, è stato divertentissimo, guarda. Da già abbiamo detto: “Dovremo stare lì un sacco di tempo”. Infatti, adesso, non l'ho c cioè, in tutto, ho buttato via 1 e 1/4 eh, per chiedere un'informazione che, po alla fine, anche se non l'avessi chiesta, cioè, non mi ha cambiato la vita. Però, siamo stati seduti a a prendere lo so, lo prendevo in giro per per delle cose lui bonarie. Lui si fa molto prendere in giro per delle cose bonarie. Abbiamo riso tantissimo, quindi è stato bah, molto rilassante, molto positivo andare in posta 'sta questa volta. <chuckles> Ries
Beh. Mh, si sente da come lo racconti, riesce a trasmettere questa questa bella energia.
Senti, guarda, io ti ringrazio tantissimo per i consigli molto utili che mi hai dato. Ti ringrazio per essermi stato ad ascoltare, innanzitutto, e spero, naturalmente, di risentirti presto.